De 10 bom dia que você dá no Espírito Santo ali, eu acho que é uma média, assim, de 4 que respondem, 6 não, sabe?
<laughs> Caramba. É, é cultu cada local, assim, né. Aqui, comparar com o mineiro eu acho que é até uma injustiça, né, com os demais brasileiros, assim, porque, realmente, eh, eu, particularmente, tenho amigos também mineiros, todos eles sim, sem sombra de dúvida, são muito gente finas, assim, todos eles, 100%.
<chuckles> É. Sim.